Thực ra thì, ờ, mình vẫn làm theo một cái một cái khuôn rất quen thuộc á. A, có cũng có ý nghĩ là sẽ thử cái mới nhưng mà lại sợ rủi ro hoặc là trái với lại cái, a, cái cái, ơ, gọi là, cái cái liền mạch á ờ, gọi là, gọi là, cái tông đi, ờ, ừm, đối với lại cái kênh của mình cho nên là mình hông biết thử cái gì cho nó hiệu quả. Thực ra thì mình biết là nó bị nhàm chán, với lại nó thiếu cái yếu tố sáng tạo ấy, <laughs> nhưng mà <laughs> mình cũng hông biết làm sao hết.
À. Ừm. Ừm. À, mình hiểu rồi. <laughs> Ừm, à, bạn đừng có lo lắng quá nha, thì, ờ, mình ở đây chia sẻ mà. Rồi, ờ, thì giờ cho mình hỏi nha, khi mà bạn nhận ra cái điều đó ở bản thân á là bạn đang, a, thiếu sáng tạo trên cái nội dung và cứ đi theo một lối mòn cũ đệ, à, để làm nội dung như vậy á, thì bạn có từng nghĩ là bạn sẽ thử một cái cách gì đó để vượt qua rồi, ờ, hay chưa? Nếu mà, ờ, có thì bạn có thể chia sẻ giúp mình hông?
Ừm, ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Nhưng mà nó hả, kiểu, ơ, thử là, ờ, sao ta, kiểu, mình cũng có quay nhiều về ngoại cảnh hơn nè, rồi, ờ, cuộc sống hàng ngày của mình, kiểu như là tại vì mình là một, à, du học sinh á cho nên là mình sẽ phát triển riêng về, kiểu như là, nước ngoài, về cái cuộc sống, kiểu như là, ờ, những cái cuộc sống thường ngày của một du học sinh, kiểu vậy á, <laughs> đó, ừm. <laughs> Ý là ý là mọi người ở Việt Nam thì cũng rất là hứng thú với lại cái cái cuộc sống sinh hoạt của nước ngoài á ừm, nhưng mà kiểu như cái cuộc sống của mình nó cũng, a, lặp đi lặp lại á. <laughs> Kiểu, đi học, sau đó là đi chơi này nọ, đó, cho nên là, ừm, kiểu, cứ mình nghĩ thôi nha, là có thể nó sẽ gây ra cái việc là nó cứ đều đều trên cái kênh của mình á, cho nên là muốn nó chuyển sang một cái hướng khác, ví dụ như là, ờ, du lịch hoặc là chia sẻ những cái mẩu nhỏ chuyện dễ thương, hoặc là cái kinh nghiệm mà mình, ờ, nộp hồ sơ nè, hoặc là mình, à, chia sẻ về cái việc học tiếng Anh, hoặc là học ngoại ngữ của mình á, ừm.
Ừm. Ừm. À. Ừm. Ờ, ờ, dễ thương quá. <laughs> Rồi. Chính xác. Chính xác, mình cũng có ừm, bạn nói tiếp đi. Ừm. Rồi. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm, ừm, những cái ý kiến đó rất là hay nha. Rồi, bạn cho mình hỏi thêm một xíu nha, bạn có tiện, ờ, nói cho mình biết là bạn hiện tại những cái nội dung mà bạn đang chia sẻ, ừm, cho người xem á là nội dung chủ yếu về cái gì hông?
Ừm.